Je pense c'est crucial et que sans, on peut pas cohabiter, tout simplement.
Ouais, ferment. Oui c'est c'est pour ça moi, ça me choque quand j'apprends que certains individus n'en ont pas, tu vois?
Bah oui. Mmh mh. C'est c'est c'est c'est c'est ça c'est s cho là c'est choquant. J'arrive même pas à le dire parce que oui dans mon dans mon travail que je fais, avec des jeunes qui ont des addictions, dépressions, tout ça là, si j'ai pas d'empathie, d'1 je sers à rien et de 2 mais comment je peux les aider et eux en ont besoin d'em d'empathie. Ils ont besoin d'en recevoir.
Ouais, bah, c'est ça. Mmh. En fait, c'est la base de ton travail du coup, parce que tu les aides, parce que tu es capable de compr de les comprendre et de te mettre à leur place.
Ah ouais? Exactement, exactement.
Et en fait, c'est c'est primordial dans dans la société, heu, tu vas communiquer avec les gens, tu vas apprendre à les connaître, mais en essayant de se de te mettre à leur place et c'est normal, en fait.
Oh oui! Oh oui! C'est ça et si si ça sert à si certains certains pensent que ça sert à rien, bah ces gens-là se trompent, parce que je pense, parce qu'en fait c'est c'est vraiment une capacit la l'émotion et la capacité à pouvoir gérer l'autre et être avec l'autre, c'est vraiment la base. On a beau ouais.
C'est qu'ils ont un souci aussi. C'est, heu, la plus importante même. C'est l'intelligence, c'est la forme d'intelligence la plus forte et la plus importante. Ouais.
L'émotionnel exactement. Parce qu'on on peut très bien avoir des des millions des trucs, si tu as pas d'empathie vas-y exemple, exemple, tu voilà, tu tu peux p tu peux donner 1 000 000 de de d'euros à quelqu'un qui vient de perdre squ quelqu'un, par exemple
Mais, tu peux pas évoluer avec autrui, en fait. Mmh mh.
ça aura pas plus de valeur que si tu le prends dans tes bras et tu comprends et tu l'aides à surmonter sa peine. Tu vois?
Bah, ouais, c'est ça.
Et heu, du coup l'empathie c'est c'est numéro 1. C'est, heu, c'est c'est aussi le reflet de de ton coeur, de comment tu considères les gens, comment tu de ta capacité à donner. C'est c'est tellement de choses.
C'est c'est ça. Non, non, mais c'est c'est c'est, heu, c'est c'est c'est en fait, heu, la base de notre humanité même. C'est hyper, heu, crucial.
Mmh mh. Ouais, complètement. Ouais. C'est c'est vrai que c'est bah, je je me demande s'il y des gens qui en ont pas et qui en souffrent, ou qui ont du mal à l'exprimer, ou à la ressentir et qui en souffrent? Tu vois ce que je veux dire?
Je pense que c'est è ch peut-être que c'est pas de la souffrance, mais plutôt, heu, de l'in <blows air> peut-être de l'incompréhension, de la confusion parce qu'ils ils ils font pas les choses de la même manière et en soi, s'ils font pas, ils sont ils vont pas en souffrir, parce qu'ils ils ressentent pas la douleur, tu vois? Ouais, c'est ça.
Mmh mh. Ouais. C'est vrai. Ils savent pas. Mais par contre, t par exemple, tu vois, heu, je sais que pour un peu autistes, eux, ils ont une, heu, incompréhension des fois des émotions et donc des fois, heu
Mmh mh. Oui, voilà, mais c'est c'est pas un manque d'empathie, c'est juste qu'ils ils c'est c'est juste qu'ils ont pas, heu, ils ont pas cette compréhension-là. Ouais.
ouais, voilà. L'incapacité. S ils comprennent pas ce langage en fait. Mais c'est mais c'est t c'est toujours intrigant quand tu le vois, en fait. C'est q quelqu'un peut très bien être en train de pleurer et eux auraient des réactions qui seraient très froides, sans se rendre compte hein, c'est malgré eux, mais tu dis: «Eux, ils ont une raison». Mais maintenant, heu
Mmh mh. Mais je pense que c'est un manque de discernement. C'est pas un manque d'empathie.

Après, heu, j'avais un manager comme ça. Bon, je je le connais pas trop, heu, donc je sais pas pourquoi je sais pas s'il était sincèrement comme ça ou juste très, heu, très piquant et mauvais blagueur. Mais un jour, heu, tu vois, je revenais de congés mal enfin, d'arrêt maladie et heu et j'avoue, heu, <blows air> c'était dur quoi et je et en gros, après une semaine d'arrêt, je revenais et heu, il me disait, hem: «Ah ouais OK, heu, je savais pas que tu étais une petite nature». Mais tu sais, sous en mode humour hein, mais, heu, je me dis, mais c'est chaud, parce qu'imagine si je lui avais dit que j'avais un cancer ou autre il se sent ouais, c'est chaud de de dire ça, tu vois?
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Wouah! Ouais, ouais. <laughs> Moi, je te jure dans ces m dan dans ces moments-là, je leur dis aux gens, je je ce genre de blague, j'a j'ar s'est décomposé, je les regarde. Après je dis: «Non, je déconnais, je rigolais».
Mmh mh.